Yeni bir semte taşınan biri nasıl kaynaşır sence?
Iıı, ya, yeni bir yere taşınmak, evet, zor bir şey aslında. Çünkü bir alışma süreci gerekiyor ve, eee, bir kaynaşma süreci de gerekiyor. Orada yeni arkadaşlar edinmen lazım. Yeni, iii, kurallara alışman lazım belki. İii, o yüzden, iii, bunun birçok yöntemi var tabii.
Evet. Doğru. Hı hı. Yani, aslında yeni taşınan da birinin yaşadığı zorluklara biraz hâkimsin gibi duruyor bu söylediklerden anladığım kadarıyla. E, peki özellikle, böyle, yeni bir yere taşındıysan diyelim, bu illa bir semt olmak zorunda değil. Mesela yeni bir şehir olabilir, yeni bir ülke olabilir. Özellikle i ö en temel, böyle, hissettiğin ilk zorluk ya da ilk, böyle, şey ne oluyor?
Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii. Eee, şöyle, ben evet, dediğin gibi yakın zamanda, hatta, yani, yakın zamanda değil, son 5 yıldır neredeyse aralıksız taşınıyorum ben. Eee, şehir de değiştirdim, ülke de değiştirdim, işte, adaya da taşındım. Şu an yeni bir ülkedeyim tekrar. İii, o yüzden onun zorluklarını sık yaşıyorum. İii, yani, aslında en önemli zorluk birazcık yalnız kalma durumu oluyor. Yani, yeni ş insanlara alışman lazım, yeni bir yer birileriyle tanışman lazım. Eee, en ana zorluk o oluyor benim için.
A! Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Doğru. Hı hı. Yani, aslında çok sık taşınan birisin ve taşındığın lokasyonlar, böyle, çok farklı farklı yerler oluyor anladığım kadarıyla. Yani, farklı ülkeler, farklı şehirler. E, peki bu noktada evet, hani, yalnız kalma hissiyatından kastın acaba şey mi? Mesela taşınırken tek başına olmak ve o taşınma yükünü tek başına üstlenmek mi oluyor?
Hı hı. <chuckles> Evet. I hı. Eee, şöyle, ya, ben, tek başıma da çok taşındım ama artık yakın zamanda, eee, işte, eşimleyiz. Eee, eşimle çok fazla taşındık. İşte, 3-4 ev değiştirdik 2 sene içinde. Emm, yani, onun zorluğu aslında, ikimiz olmamız da çok zor taşınırken. Eee, ya, taşınmak zaten rezalet bir şey. Ben, hiç sevmiyorum, çok zor bir şey ve, eee, alışılması kolay bir şey değil gerçekten. Emm, yani, beraber de olsak zor.
I hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Peki, bu kadar senin Hı hı. Peki, bu kadar taşınmayı sevmezken aslında bu kadar taşınmana sebep olan şey, eee, yani, bir farklı bir hayat kurma arayışı mı, amacı mı yoksa iş değişikliğinden kaynaklı mı? Yoksa, hani, işin aslında çok seyahat etmeni, çok sık, eee, taşınmanı gerektiren bir iş mi?
<chuckles> Hı hı. Eee, ya, aslında, hiçbiri. Şöyle, iii, yurt dışına taşınma sebebim, işti. Eee, bir yurt dışında bir iş buldum ve, işte, kendimi oraya atmak istedim. Eee, ilk taşınma sebebim oydu. Eee, ondan sonraki taşınma sebebimiz, işte, eşim, ben ve o zaman evli değildik daha. Eşim, ben ve ev arkadaşımız vardı. Eee, ev sahibimiz bizi çıkarttı, başka bir eve geçtik ama ondan sonraki taşınmalar birazcık keyfiydi. Yani, işte, Atina'da yaşıyorduk biz. Eee, "Ya, burası çok büyük şehir oldu, bizi de artık sarmıyor" dedik. Eee, şeye taşındık, Yunan adalarından birine taşındık mesela. Eee, o keyfiydi yani.
A! Öyle mi? Güzel. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. A! Yani Hı hı. Yani, aslında bir noktada sen her ne kadar taşınmayı sevmesen de belki, eee, evlilikten sonra ya da, eee, yani, eşinle birlikte, eee, bir süre eee, onun da istekleri doğrultusunda da taşınmaya başladığını anlıyorum buradan.
I hı. Hı hı. Yani, biraz öyle. Eee, aslında ortak bir karardı adaya taşınmak mesela. Eee, çünkü, yani, büyük şehir tamam, yaşadık. Ben İstanbul'da da çok yaşadım. Atina da İstanbul'a çok benziyor bence. Eee, o yüzden, hani, gidelim, ufak bir adada hayat nasıl oluyormuş görelim, eee, onu şey yapalım diye, eee, planladık. Ben zaten taşınmanın taşınma kısmını sevmiyorum. Yoksa değişiklik çok hoşuma gidiyor aslında.
Hı. A, öyle mi? Ya, ama insanlar mesela genel olarak o, eee, hazır, hâlihazırda alışkın olduğu ortamı bırakmak istemeyebilirler. O konfor alanından, o ev dedikleri yerden ayrılmak istemezler çünkü aslında, eee, hâlihazırda alışkın oldukları bir mahalle, alışkın oldukları bir düzen, belki esnafları tanıma noktasında birçok kişiyi tanıyor olurlar ve bu noktada aslında taşınmak biraz daha zor gelir. Özellikle uzun yıllar, eee, bir mahallede kaldıktan sonra. Sen, hani, taşınma sürecini sevmediğini ama, eee, taşın gi bir yere taşınmaktan ya da yeni bir ortamda bulunmaktan hoşlandığını söyledin. Sence, eee, bundan neden hoşlanıyorsun? Aslında, eee, yeni birileriyle tanışmak sana zevk mi veriyor?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı, tabii. Evet. Evet. Doğru. <giggles> Ya yeni birileriyle tanışmak tabii ki zevkli, eee, fakat değişikliği seviyorum ben genel olarak. Yani, eee, gittiğim yerde, mesela son yaşadığımız adada aşağı yukarı herkes tanıyordu beni yani şeyde, ma ki yaşadığımız mahalle içindeki esnaflar, işte barlar, restoranlar falan. Bizi gördüklerinde tanıyorlardı. Eee, seviyorum, onu da seviyorum, eee, fakat değişiklik, eee, sürekli yeni bir şey olması bence hayatı heyecanlı kılıyor birazcık. Yani hep aynı yerde, aynı şehirde, aynı evde yaşarsam sıkılacağım ve böyle geleceğe dair bir şeye bak bir şeyi beklemeyeceğim gibi hissediyorum.
Çok güzel. Evet. Hıı. Anladım. Yani aslında sana bu değişiklikler seni biraz daha heyecanlandırıyor gibi duruyor bu noktada. Yani bunlardan hoşlanıyorsun ve kendini, belki, o yeniden yeni bir yere adapte olma, eee, hissi ile böyle tatmin de ediyorsun bir noktada. Çünkü aslında bu seni mutlu bir süreç oluyor, bu. Bir de şeyden bahsettin. En son ta taşındığın yerden, mesela, eee, seni birçok kişinin, eee, tanıdığını söyledin. Anladığım kadarıyla küçük bir yer olmasından kaynaklı da böyle ama, eee, senin galiba bir yandan sosyal bir yönün de var ve, eee, bu yeni taşındığın yerde bir kaynaşma hâlin de mev eee, var gibi duruyor. Yani bu noktada özellikle neler yapıyorsun? Hani gidip sohbet mi başlatıyorsun? Nasıl o, eee, kaynaşmayı sağlıyorsun?
Hı hı. Evet, kesinlikle öyle. Doğru. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Tabii. <giggles> Ya şöyle, iii, aslında orada benim çok bir şey yapmama gerek yoktu çünkü, ııı, şey insanlara çok acayip geliyordu yani Ro ııı, Rodos Adası'nın işte ufacık bir köyünde, iii, bir tane Türk, bir tane İsveçli niye yaşıyorlar? Zaten çok merak ediyordu insanlar ya. Ne yapıyorsunuz siz burada? Yani herhangi bir mekâna gittiğimiz zaman işte şey diyorlar, ı a işte "Tatiliniz nasıl geçiyor?" Normal, hani, turist beldesinin, çalışanının soracağı şeyler. E biz de, bu, hani "Bizim tatilimiz falan yok, biz burada yaşıyoruz." diyorduk. O yüzden hemen zaten muhabbet ilerliyordu orada. Emm, ya benim ayrı bir çabam yoktu ama insanlar zaten çok merak ediyordu. O yüzden, eee, tanışmak da kaynaşmak da, aslında, ııı, kolay oldu orada.
Hı hı. Evet. Gibi. <chuckles> Hıı. Evet. Evet. Hımm. Yani aslında, bir yandan insanların alışkın olmadığı bir, eee, profil olduğunuzdan kaynaklı. Sonuçta çok küçük köy olduğundan bahsettin ve, eee, orada galiba bu tarz kişi, mesela turist olarak sanılan, ııı, d kişilerdenmişsiniz. Çünkü, hani, Türk olman, oralı olmaman, eee, buna sebebiyet vermiş. Peki bu noktada mesela, eee, yani bir noktada alınabilirsin de e insanların turist sanması ya da, eee, belki orada yaşadığını düşünmeleri. Hani bu noktada, eee, insanların yaklaşımı daha samimi bir şekilde mi oluyordu? Mesela yanlış anlaşıldıklarını fark ettikten sonra hani, nasıl bir iletişim gerçekleşiyordu da o aslında, bir noktada kaynaşmaya dönüşüyordu?
<chuckles> Evet. Evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Eee, ya şöyle, ben ı alınmıyordum buna. Yani alınacak bir şey yok. Ben bile kendimi turist sanardım çünkü öyle bir yerde, eee, şey olsa. Özellikle hadi beni geçtim, en azından yakınız Türkiye'ye. Yani eşimin orada olması zaten turist olmaması dışında bir ihtimal benim bile aklıma gelmezdi aslında. Eee, o yüzden çok böyle alınmalık, gücenmelik bir durum yok. İnsanların da hoşuna gidiyordu, eee, bizim orada yaşıyor olmamız çok ilginç geliyordu onlara da. Eee, o yüzden, eee, kaynaşmak da kolay oluyordu yani.
A! Güzel. <chuckles> Evet. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Yani aslında, bir şekilde, eee, onlar da o belki yanlış anlaşılmadan sonra, eee, tatlı samimi bir sohbet oluşuyor da olabilir ve bu sayede de aslında, bir noktada kaynaşıyor olabilirsiniz. Peki, eee, mesela onun dışında, hani, bu küçük bir alan olduğu için böyle ve turist sanılmanızdan kaynaklı, eee, biraz daha aslında o kaynaşma gerçekleşmiş ama onun öncesinde daha büyük yerlerde de mesela yaşadığından bahsettin, daha büyük şehirlerde. Mesela orada farklar nelerdi? Çünkü aslında daha büyük şehirlerde böyle, bir, belki yanlış anlaşılma olasılığı daha düşük olabilir. Orada nasıl kaynaşıyordun?
Tabii tabii. Hı hı. Hı hı. Imm, evet. Imm, tabii ki. Hı hı. Mutlaka. Iıı, şöyle, işte, Atina'da mesela ya da, işte, şu an yaşadığımız, ııı, İsveç'te, ııı, çok daha farklı işliyor işler. Iıı, ya Atina büyük şehir. Atina'yla alakalı aslında çok söylenecek bir şey yok. Büyük bir şehirde bence insanların kaynaşması çok daha zor zaten. Iıı, ya, büyük şehir yalnızlığı diye bir şey var bence çünkü herkes meşgul, herkesin işi gücü var. O yüzden, ııı, kaynaşmak denen şey çok yok artık bence büyük şehirlerde. Emm, mesela şu an, burada küçük bir şehirde yaşıyoruz yine ama çok küçük değil. Yine şehir şehir bir şehir. Iıı, burada insanlarla kaynaşmak için ben genelde, yani, dil okuluna gidiyorum. Bir bunun çok faydası var. Eee, dil okulunda insanlarla tanışabiliyorsun. Iıı, bir de burada bazı barlarda etkinlikler oluyor. İşte, eee, bu genel kültür sorularının sorulduğu, işte, sınav gibi bir sistem var. Iıı, bar oyununa dönüştürmüşler bunu. Iıı, öyle etkinliklere gitmeye çalışıyoruz daha çok insanlarla kaynaşmak için aslında.
Evet. Tabii. Hı hı. Evet. I hı. Hıh. Evet. A, güzel. Hı hı. Hı hı. Yani, aslında bu etkinliklere gittiğinde yerel kişilerle tanışıyorsun. Bu dil okulundaysa, eee, senin gibi mesela göçmen olan kişilerle mi tanışıyorsun genel olarak?
Evet. I hı. E, tabii. Yani dil okulunda, eee, genelde göçmenler var. Eee, hatta tamamen göçmenler var. Hoca dışında herkes göçmen sonuçta, emm, eee, ama tabii, dediğin gibi bu barlarda, mekânlarda, restoranlarda vs. biriyle tanışacağın zaman onlar daha, eee, oranın insanları ya da, işte, b buraya okumaya gelmiş öğrenciler falan oluyor. Eee, o şekilde.
Evet. Evet. Hı. Anladım. Hı hı. Ya, bir de mesela bazı dil okullarında bu her yerde, böyle, eee, olmak zorunda değil ama, eee, mesela bazı dil okullarının özellikle göçmenler için, eee, yü ba belirli, böyle, aktiviteleri oluyor. Sizin dil okulunuzda da böyle aktiviteler ve özellikle o semtle, o mahalle ile kaynaştırmak için belki de o şehirle genel olarak kaynaştırmak için b belirli etkinlikleri var mı?
I hı. Ha ha. Hı hı. Eee, şu an için yok. Ben daha çok yeni başladım ama, yani, 2 hafta mı, 3 hafta mı ne oldu. Eee, henüz bir etkinlik yok ama, eee, ileride de var mı, yok mu bilmiyorum, inan.
Ha, öyle mi? Hı hı. Hı hı, yani, aslında ola da bilir. Peki böyle bir etkinlik olsaydı daha, böyle, kaynaşmak için o samimiyet için buna katılır mıydın?
Hı hı. Hı hı. Eee, tabii ki. Mutlaka katılırdım. Yani, bence çok önemli bir şey. Kendini bir yere ait hissetmek için, eee, oraya, iii, alışmış olman lazım, orayla kaynaşmış olman lazım bence. Eee, böyle, bir fırsat ortaya çıkarsa, karşıma bir şey çıkarsa mutlaka katılırdım, tabii.
Hı hı. Güzel aslında. Bir de şey var mesela, eee, Türk tü kültüründe, Türk toplumunda genel olarak bu, eee, komşuluk ilişkileri, mesela benzer apartmanda ya da küçük bir mahallede yaşıyorsan, eee, komşuluk ilişkileri daha, eee, aktif, daha yoğun olabiliyor, eee, belki diğer ülkelere kıyasla. Eee, yeni taşındığın yerlerde böyle bir şey gözlemliyor musun? Ya da bir Türk olarak mesela o komşuluk ilişkilerini canlı tutmaya özen gösteriyor musun? Yoksa daha çok gözlem yapıp insanlar nasıl davranıyorsa öyle mi yaklaşıyorsun?
Evet. Tabii. <chuckles> Hı hı. Ya, şimdi gittiğin yere göre değişiyor. Yine 2 tane farklı örnek var yani benim önümde. Rodos mesela başkaydı, yani, çünkü uf u küçük bir yer ve, eee, insanlar da bizim kültürümüze çok daha yakın. Eee, o yüzden orada komşuluk t ilişkimiz, tabii, vardı. Eee, alt komşumuzla, eee, muhabbetimiz, sohbetimiz vardı her zaman. İii, işte bir, iii, bir doğal afet geçirdik biz Rodos'ta, sel oldu. İşte komşum bende kaldı alt katta oturduğu için falan. O tarz bir ilişkimiz var, tabii, eee, ama mesela burada İsveç'te öyle bir şey çok mümkün değil. İnsanlar çünkü çok daha bireyselci. Eee, o yüzden komşuluk ilişkisi denen şey çok fazla yok yani burada.
Hı hı. Evet. Hıh. Hı hı. Ha. Hı hı. A. Anladım. Yani, aslında bir noktada, eee, gittiğinde oradaki, eee, yerel halkın ya da belki komşularının aslında, eee, sen harekete geçmesini bekliyorsun gibi duruyor bu noktada. Yani, onlardan belki bir, eee, teklif ya da bir, böyle, samimiyet gördüğünde, ona göre hareket edebilirsin gibi duruyor bu noktada aslında. Peki mesela, eee, diyelim ki, böyle, karşı komşunu ya da etrafındakileri gözlemli gözlemlemek yerine, eee, bir adım atmayı tercih eder miydin? Yoksa yine, eee, biraz daha gözlem tarafında mı kalırdın?
Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Ya şöyle, buradaki insanlar açıkçası onu pek sevmiyorlar. Eee çok
A, öyle mi?
eee, yani kendi alanlarında kalmak istiyorlar daha çok. Eee, çok böyle zaten kom hani onların arasında da ben yeniyim burada tamam ama u zaten uzun süredir benim o i o yaşadığım apartmanda yaşayan insanlar arasında da bir, eee, komşuluk ilişkisi yok. Eee, bu apartmanla alakalı bence çünkü eşimin ailesi, mesela, müstakil bir evde yaşıyor ve komşuları var. Eee, daha küçük bir köyde yaşıyorlar ama onun da etkisi var tabii. Eee, onlar arasında bir ilişki, komşuluk ilişkisi var en azından ama burada pek yok o.
Hımm. Evet. Evet. Hı hı. Yani o zaman şu an bulunduğun semtte o kaynaşma, eee, biraz daha geri planda kalıyor, diyebilir misin?
İii, ya komşuluk açısından evet, geri planda kalıyor ama sosyal etkinliklerde yine insanlar kaynaşıyor yani burada çok fazla, işte, bar, kulüp vs. var. Eee, o yüzden, iii, komşulukta evet ama normal sosyal hayatta hayır, diyebilirim.
Çok güzel. Yani aslında yine bir şekilde o kaynaşmanın açığını ya da o samimiyeti, eee, bir yerden olmasa da başka bir yerden, eee, bir şekilde sağlamaya çalışıyorsun ve aslında bulunduğun ortama da yenilikleri de sevmenden kaynaklı uyum sağlayıp gözleminle birlikte ona göre hareket ediyorsun. Aslında bu senin için çok da güzel bir şey oluyor gibi duruyor.
Hımm. Ta Evet. Evet, kesinlikle öyle. Yani, eee, faydasını görüyorum ve, eee, yani kaynaşmayı da sağlıyor açıkçası gerçekten. İii, yani güzel, bilmiyorum. Be bence benim taktiğim en azından benim özelimde işime yarıyor.
Hı hı. Hı hı. Kesinlikle, aslında anlattıklarından da yola çıkarak, eee, öyle geliyor kulağa. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
Hı hı. <chuckles> Ben çok teşekkür ederim sorular için de. Eee, hoşça kal.
Hoşça kal.